Chính xác.
Con gái mình thì, ờ, thích đi, a, thích đi chơi lắm, thích đi, a, thích đi siêu thị, thích, ờ, thích đi khu vui chơi, thích đi nhiều lắm chớ.
Ừm. <chuckles> Ờ, bé mình thì chỉ thích đi siêu thị thôi, ờ, vì đến đó thì sẽ được, ờ, nhìn xung quanh nè. Ừm, tại vì, ờ, rất nhiều lần rồi, ờ, mình á thì, à, lựa cái, gọi là, một cái lý do này kia đồ đó, để mà mình hứa hẹn với con mình á, à, mình biết rằng là mình bận công việc, ờ, mình chưa có thể mà mà, kiểu, bằng là đáp ứng theo nhu cầu của con á, nên mình hay dùng những từ như là, "ờ, con chờ mẹ nha", ờ, hoặc là "ngày mai nha", mình cứ nói thế cứ thế nói á, ừm, đến hôm nay mình mới thực hiện được cho bé.
Ừm, ừm. Ừm. Wow. Ừm. Ừm. Ừm.